بس خلّيني أسألك أنت بتقول دلوقتي إن أنت بتشتغل على يعني تعديل المحتوى، فأنت مش بتصنع محتوى من الصفر أنت بتعدّل عليه، هل برضه فكرة إن أنت بتعدّل على محتوى الغير ك سواء كانت هندسة صوت، أو مثلًا montage، ده فعلًا من الحاجات اللي ممكن ت توصّلك ل لحظات الblock الإبداعي، يعني دي مش خطوات ثابتة أنت بتعملها؟
إمم، يعني عايز أقول لِك آآ واحدة من الحاجات اللي باعملها مش بس هي التعديل والmontage يعني، ولكن كمان هي كتابة السيناريوهات، فإن أنا أصنع
الله! ده أنت مُعد كمان.
بالضبط، <chuckles> كلّه في واحد ف
طَب ده حلو أوي <giggles> يعني اللي هييجي هيقول لك والله هييجي بصوته، هيبقى داخل بصوته بس.
ف <laughs> ف بالضبط آه، هيبقى بيشارك بس بالفكرة اللي في دماغه وأنت بتبتدي إن أنت تبني عليها السيناريو تبتدي تبني عليها حوار كامل، آآ بالإضافة طبعًا لإزاي بقى هتقدّم الحوار ده وهتقدّم الحوار ده إزاي بشكل فيديو. فأنت ال الموضوع بياخد وقت كتير والحقيقة إن العمليّة مش دايمًا بتبقى نفس الشيء، يعني آآ الموضوع فيه إبداع لإن مش كل مرّة أنت بتعمل نفس الحاجة، ليه؟ باختلاف فئات الناس، باختلاف فئات الناس بالضبط.
إمم. إمم. عندك حق يعني د ده عصف ذهني رهيب يعني إن أنت زي ما بتقول أنت حتّى بتت بتتعامل مع فئات ناس مختلفة، مع خلفيات ومشاهدين مختلفين مختلفتين مختلفين، يعني أنت بتقول كمان إن أنت بتكتب السيناريو ف آآ نوع المشاهد لمّا بيتغيّر، أو المتلقي بقى لمّا بيتغيّر، أكيد أسلوبك في الكتابة بيتغيّر مش كده؟
الله ينور! بالضبط. بالضبط. بالضبط، بالضبط وده اللي بيخلّي المتغيّرات كتير، و وكل ما المتغيّرات بتبقى كتير كل ما الموضوع بقى أصعب، لأن أنت كمان في حتت يعني مثلًا في آآ في بنود أنا م مش بابقى الحقيقة عارف فيها كتير يعني بابقى بادخل أعرف فيها لمّا الclient مثلًا ييجي يكلمني. ف ال ال الموضوع فعلًا فيه الكثير من الإبداع وبيحصل فيه معاه block للإبداع كتير جدًا، يعني الموضوع بقى آآ، آآ، بشكلٍ ما بقى طبيعي بالنسبة لي يعني.
فعلًا. آه.